Ừm, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ờ, kiểu như Internet thì giúp chúng ta làm việc, à, kết nối từ xa này, ờ, nó khiến cho, ờ, kiểu, nhiều cái dự án từ, à, khắp nơi trên thế giới được kết nối lại. Và mình nghĩ là nó mang mang lại rất là nhiều lợi ích cho công việc nói riêng và cho cả thế giới nói chung, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, chính xác luôn. A, và chúng ta có thể gọi điện cho người thân đang ở phía bên kia bán cầu, hay là xem trực tiếp một, ờ, buổi, ơ, livestream, ờ, buổi chờ bóng đá ở bên kia bán cầu và mình ở Việt Nam mình vẫn còn ngồi xem được.
Đúng, đúng, đúng. Mình nghĩ là từ cái hồi mà có Internet ấy, thì mọi thứ trở nên, kiểu, trơn tru hơn, như mà bạn vừa nói là, kiểu, những cái trận bóng đá thì mình được, à, theo dõi một cách trực tiếp và nhanh hơn so với hồi xưa mà nó chỉ có TV thôi, đúng không?
Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Bởi vậy Internet, a, nó giúp, a, cho mình, à, làm được rất nhiều thứ và thay đổi thay đổi hoàn toàn về cách, a, mà con người định nghĩa về việc sống.